Hmm, bale ang nangyari ano, parang mas grabe nga yung ginawa niya, eh. Kasi, um, example nalang ay halimbawa na lang 'tong sitwasyon na nangyari, hindi naman 'to ano, parang 'eto din yung isa sa tumatak sa'kin na ano, eh, na talagang talagang 'yong away namin is grabe, dumating sa point na nagkasumbatan, gano'n. Ah, parang ano kasi, ah, 'yong pamangkin ko kasi nitong time na 'to parang hawak niya 'yong phone ko, tapos naglalaro siya do'n, nag-e-ML siya. Tapos itong kuya ko na 'to, parang gusto niyang patigilin nang ano, mag-cellphone 'yong oo, 'yong pamangkin ko. Tapos ang sabi ko ano, parang nagsalita siya na ano, "'Di ka titigil babato ko yang cellphone mo." ginano'n. Tapos siyempre ako nagalit ako kasi cellphone ko 'yon, eh, bakit nya ibabato. Mm, tapos parang umano ako na umano ako sabi ko, "Bakit naman dadamay mo cellphone ko, eh, cellphone ko 'yan." tapos kung ano-ano nang sinasabi niya. Hanggang sa ano, sa parang nagkaanuhan na kami, nagkainitan na kami ng ulo na dumating sa point na nasumbatan ako, na sinabihan ako ng ano, ng, "Porke't graduate ka ng college gan ano ka na, nagmamataas ka na." Kasi siya kasi hindi siya naka-graduate ng college. Parang dumating sa point na sinabihan ako ng gano'n, sabi ko tapos sinabi niya p
Oo. Hmm. Naglaro? Mm. Oo. <snorts> Oo, cellphone mo yung gamit, eh. Ah. Oh, oo. Kumbaga naipasok niya pa yun 'no, kahit hindi siya connected.
Oo. Oo, parang inano niya, um, sinumbat niya sa'kin yun tapos sinabi niya rin na ano, na parang kasing sinasabat-sabat ko siya. Kasi siyempre ano, eh, yun yung first time ko na nakikipag ano talaga, eh, nakipag-away talaga ng ano yung, yung talagang ako mismo yung ano, nagdakdak-dakdak-dakdak, gano'n. Tapos parang sinabi ko sabi niya pa na ano, "Sana ikaw na lang 'yong ate, kasi sagot ka nang sagot." sabi ko talaga, "Sana nga ako na lang 'yong ate." Talagang nakipagsagutan ako na, "Sana nga ako na lang 'no," gumano'n ako, "kasi grabe din 'yong ginagawa mo." Tapos alam mo 'yong ginawa niya sa'kin hinampa ay, binato niya sa'kin 'yong cellphone niya, eh, de-keypad 'yong cellphone niya. So, medyo masakit, tumama sa ano ko, sa mukha ko. Tapos parang
Oo. Away, oo. Mm. Oo. Pero oo. Mm. Talag Oh, masakit yun. Mm, solid yun, eh. Anong nangyari pagkatapos nun?
siyempre ako iyak lang ako nang iyak kasi parang ano ko na lang siya, um, inaano ko yung parang alam mo yun nagka dun dumating sa point na pati ano, ah, hindi na dapat iba yung mga issue na hindi na dapat, um, ita-tackle or sinasabi oo, nabi-bring up talagang simula mga past issues, ganyan talagang ano, na-o-open nang na-o-open hanggang sa ano, parang basta dalawang parang dalawang beses na ako napisikal na parang minura ako tapos yun nga yung binato ako ng cellphone tapos, um, hinampas pa, gano'n. So, <scoffs> grabe talaga 'yong trauma ko do'n sa kuya ko na 'yon talagang kakaiba.
Sinasabi, nabi-bring up? Oo. <chuckles> Mm.